Расскажи, пожалуйста, как ты начинаешь менять свои привычки?
Я вот, э, совсем недавно начал менять, э, свои привычки, как ты, эти
Мгм.
отдаляться от вредных и неправильных привычек, да, так скажем, и, эм, прививать, э, полезные, ну, правильные, и которые помогают, э, выработать, э, дисциплину, да, м. Привычка- это такая следующая стадия после дисциплины, я думаю.
Мгм. Мгм, м. <laughs> То есть для тебя поменять привычку- это и отказаться от старой, и создать новую?
М, да, да-да-да. М, вот, э, я, наверное, в таком осознанном возрасте только начал менять, потому что, до, допустим, не знаю, в подростковом периоде, там, лет до 15-16, э, твой твои привычки, распорядок- он зависит от твоей семьи, родителей и так далее.
Мгм. Мгм. Да, да.
Потом, только как у меня появилась свобода, я делал всё, что хотел. Просто, м, э, спи до, спи, там, не знаю, до 3 часов дня я с мог спать, э, потом, м м, и всю ночь что-то делать, э, и ничего полезного, вот ф в таком ключе. И только сейчас там
<laughs> <laughs> Ну да, появилась свобода, и уже. <chuckles>
Да, да-да, и только сейчас я понял то, что, а, там буквально пару лет назад, то, что какой-то там, м, успех, какое-то продвижение, м, движение каких-то, м, даже пусть маленьких целей- оно всё зависит от привычки, от, ам, дисциплины, в первую очередь. Самое главное слово- дисциплина. И э. И всё. <chuckles> Дисциплина это номер 1 теперь в моем словаре.
Мгм. <chuckles> М. <chuckles> А вот ты помнишь тот момент, когда ты, вот, впервые задумался о том, что, ну, пора что-то менять? <chuckles>
Ну да, я вот провёл анализ своей жизни, и пришёл к тому, что мне слишком много запрещали в моем, там, детстве, да, где-то, а, в подростковом периоде, и я как будто оторвался и вот всё. Э, ешь, пей, бегай, э, дерись, э, всё, что хочешь вообще. Вот, что первое в голову приходит, то и делал.
Мгм. <chuckles> Мгм.
А, н вот, э, вот в таком ключе, м, прошла моя жизнь, наверно, лет, м, 5-6. И вот сейчас я пришел к тому то, что, да, вот, а, м, нужно прививать какие-то ночевать н начинать с малого, и вот, э, м, увеличивать, э, о значимость этой привычки. Да, допустим, 1 моя привычка была- вот просто просыпаться. Просыпаться в одно время в течение месяца. И потом, м, добавлял еще что-нибудь. Если проснулся, то холодный душ. Холодный душ и еще месяц в таком ключе, уже на 2 привычки проснуться, там, м, в 6:30 и пойти в холодный душ, <chuckles> вот. И потом добавлял по чуть-чуть, да.
Ого. Мгм. Мгм. <chuckles> Мгм. <chuckles> А ты Ты контролировал себя как-то? То есть же приложения, в которых ты отмечаешь, что ты вот галочку поставил, сделал, и там можно сбрасывать счётчик, если, там, <chuckles> 1 день не получилось проснуться рано. Вот, пользовался чем-то таким или у тебя, вот, дисциплина своя?
М, да. Конь конечно, пользовался.
Мгм.
Я покупал какие-то подписки, платные приложения всё.
<laughs>
Я такой: всё. Еще когда покупаю, думаю: ну, куплю на год. Я точно год всё это буду делать. Проходила неделя, всё уже, я эт Где это приложение? Я еще устанавливал его и на компьютер, и на телефон. Как будто у меня всё будет везде, типа, задачи висеть, а, цели, там, привычки. Э, и и всё это зн Быстро забывается, да, если какой-то внутренней установки нет.
<laughs> <laughs> <laughs> Мгм. Мгм. Мгм.
Но я думал, то что главное- стараться. Если ты пытаться не будешь, вообще, как бы. Если ты попытался, да, ну, там, неделя-две, ну всё равно какой-то какой-то плюс. А если не пытаться, то не получится. Ну я срывался в 1000000 раз, и щас срываюсь, но какие-то всё-таки привычки привил, да, и, м. Определенный профит от этого чувствую, да, сейчас.
Ну да, да. Мгм. Мгм. <chuckles> Мне вот интересно, а что для тебя, вот, сложнее: м, прийти к мысли, что нужно что-то менять, или в, вот, в процессе удерж м, изменений удержать вот этот результат?
Да! Конечно, здесь, э, мысли, они же т м, м, пульсируют в голове каждую секунду, я думаю, у любого человека, и и, как бы, они могут, э, появляться, пропадать. И, конечно, м, все мы говорили то, что вот с понедельника я буду ходить каждый день в зал, в день, м, читать по книге, и так далее, э. Поставить, э
Мгм. <laughs> Мгм.
план какой-то или цель, а, которая вышла из твоей мысли, да, родилась, м, это легко, а вот именно воплотить в реальность- это уже, э, совсем другое искусство, да. Можно откладывать и ещё, и ещё, ну. Понедельников так много на самом деле.
<chuckles> Мгм. Да, да. <laughs> И будет ещё больше. Можно выбрать любой. <chuckles>
Ну да. Да. Я ж не сказал, в какой понедельник, правильно?
<chuckles> Да-да-да. <chuckles> А как, э, как ты реагируешь, вот если у тя не получается? То есть у тебя пропадает мотивация или, а, ты наоборот замоти мотивируешь себя по-новому опять? <chuckles>
Н ну, я еще 1 шаг вот этот прохожу. И я думаю: "Господи, какая я амеба, вот, ну". Всего-то надо было вот 1 раз в день сходить там, не знаю, на пробежку или в спортзал, или там какой-то урок пройти. И ты с этим не справился, вот. Я так себя осуждаю, потом, а, на следующей следующей стадии пока не было. Потом я забываю, проходит два две недели, я опять: "Ага, всё, новая жизнь", м, новый день, м, всё, новые планы. И вот пока по кругу так хожу. Но я думаю, когда-нибудь, э, еще подальше пройду. <chuckles>
<laughs> Мгм. <chuckles> <chuckles> <chuckles> <laughs> Мгм. Мгм. Ну, а в какой от момент ты понимаешь, что пора опять начинать заново? То есть когда ты уже отдохнувший, или когда ты, э, чем-то себя, а, снова замотивировал?
Не знаю. Наверно, гл наверно, главное- это вот вспомнить, э, что ты когда-то себе давал слово, <chuckles> и нужно уже, м, начинать выполнять свое обещание, потому что, м, вот, э, последний раз полгода назад я себе поставил задачу. Вот вот каждый день я буду ходить в холодный душ. Вообще, неважно, сколько ты спал, какая температура дома. Даже если ты ночью замерз, проснулся, ты всё равно идешь в холодный душ.
Мгм. Ага. <chuckles>
И <exhales> вот я
Но, э это.
да, я в таком
Холодный душ.
ключе. Ну, холодный душ- это вообще супер. И если этого придерживаться, потому что он тебя бодрит, он запускает процессы, обмен веществ, ва выброс эндорфинов. М, вот и ты ве весь день такой, э, ну вот, э, в тонусе, в общем. Вот и пол да. И полгода назад я сказал: "Да, вот всё. Я буду каждый день делать". И действительно, там на протяжении 4 месяцев я это делал-делал. А потом я не сам не заметил, как э, э, перестал это делать. Вот, ну, в какой-то момент был, наверное, переломный такой, может, тяжелый день какой-то, или я очень или приболел. Ну я не помню. Но вот я 1 раз и потом 2 раз, и всё. И эту привычку у опять ушла из моей жизни.
<laughs> Мгм. <laughs> Огурчик. <chuckles> Мгм. Мгм. Мгм. А как ты
И да. Вот сейчас я вернулся к этому и думаю, то что всё-таки слово, которое я я вспомнил, то что я вот как-то проснулся и сказал: "Да, я буду ходить!" <chuckles> Ну вот я вспомнил это слово, которое дал себе, и теперь, э, вернулся к нему и стараюсь выполнять.
Мгм. <laughs> Ну, то есть это больше слово перед тобой, и, э, <chuckles> и репещь точнее, речь о уважении и самоуважении, наверное, больше. Мгм.
Ну да, как будто если уже слово перед собой не держишь, то, ну, там, еще перед кем-то <swallows> вдвойне тяжелее.
Мгм. <laughs> А как ты выбираешь что тебе нужно поменять, а что тебе, вот, пока менять не обязательно?
Я думаю, то что, м, какая-то внутренняя уверенность. Всё равно, вот, э, есть вещи, вот, м, за которые мы в душе держимся, да. Мы что-то считаем правильным, что-то неправильным, что-то плохим. Ну, такие, м, аксиомы, да, которые просто они есть, и мы считаем, что вот так должно быть, и всё. Там не нужно подтверждение. И вот когда такая вещь появляется внутри человека, м, то, э, то да. Ты уже как бы, м, начинаешь с этим мириться, считаться и, э, действуешь уже, отталкиваясь от этой аксиомы. А вот 2 вопрос- это как, э, её для себя найти, определить, э, м, м-да, чтобы она внутри тебя осела.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм. А влияет ли на тебя, вот, э, может быть, внешнее одобрение? А, ну, то есть делаешь ли ты что-то, чтобы, <chuckles> может быть, вызвать у людей, э, восхищение, например? <laughs>
Мгм. Ну да, да. Я думаю, м, всё-таки с оглядкой я на общественное мнение, на мнение моих близких, э, действую. Потому что, не знаю, в принципе, мне кажется, так люди устроены. Вот, э, моя девушка, там, м, допустим, э, во восхищается какими-то моментами. Я такой: "Да! М, всё-таки, наверное, это классно, ну это нужно продолжать делать".
Мгм. <chuckles> Мгм.
И в в таком же ключе и порицание какое-то воспринимается. То есть, э, если <chuckles> я что-нибудь сделаю <inhales> и там кто-то из моего окружения посмотрит так криво и скажет: "А, это такое, м, не очень, м, популярное твое действие". <chuckles> Вот, тут, и конечно, невольно задумаешься. Но я думаю, так и у всех людей, потому что мы все вот, в большей части, по большей части, все люди заложники вот, м, чужого мнения. Ну, в какой-то мере, да, в больше или меньше.
<laughs> <laughs> Мгм. <laughs> Мгм. Да да. Мгм. Но это тебя мотивирует или, вот, э, больше просто приносит какие-то приятные эмоции?
Э, приносит, наверное, эмоции, м, но, да, я думаю, мотивирует. Вот, э, если хорошие слова, если ты там все все говорят: "Как это классно, мы давно хотели! У нас не получалось, а у тебя получилось". Конечно это мотивирует. Но
Мгм. <laughs> Мгм.
Тут и другая сторона, да и, и демотивация может произойти, когда, м, э, люди не понимают, что ты делаешь, и им это там неинтересно или как-то за их кругозора это выходит, то, конечно, они, м, начинают это как-то порицать, и ты тоже к этому начинаешь прислушиваться, потому что, ну, невозможно не прислушиваться. Ты можешь это не воспринимать близко к сердцу, но, э, их слова где-то где-то, может, в твоем подсознании да осядут.
Мгм. М-да. Мгм. Да, соглашусь. Общественное мнение сейчас большую роль играет для людей.
Ну да, тут сложно сказать, это хорошо или плохо, но так сложилось.
<laughs> Хорошо. А есть ли что-то, что ты бросил в прошлом и хотел бы сейчас вернуться?
Мгм, да, я думаю, это всё-таки спорт, э, тренировки. На протяжении практически 10 лет моей жизни у меня были тренировки каждый день. Ну, то есть, э, с понедельника по пятницу. Вот и настолько это я привык и ментально, и физически к тому, что у меня каль я знаю, то, что в любой день, неважно, ни от погоды, ни от моего состояния, у меня будет тренировка, на которую я, как бы, должен быть.
Мгм. Мгм.
Вот, и это было классно. То есть ты всегда в ат в отличной форме, м, э, и это такая вот, м м, такой стиль жизни, твоё правило, и оно те помогает, как бы, держать стержень внутри себя.
Мгм. А что случилось? Почему бросил?
А вот сейчас Ну, вот я же как бы там в школе учился, свободного времени много, да, то есть, э, м, подростковый период. М, не нужно работать, <chuckles> не нужно там думать о семье, наоборот, семья о тебе думает. Вот, и я, конечно, м, м много занимался спортом и, э, радовал этим самым родителей. И вот тоже про мнение окружающих. В то время это окружение- мои родители, и вот их это радовало, и я занимался, и было всё супер.
Мгм. <chuckles> Мгм. <chuckles> Мгм, мгм.
А щас вот уже и, как бы, работа, дела, дом, это это много времени занимает, иногда не хватает.
Мгм. Ну да. <laughs>
Ко времени.
Многие сейчас от <chuckles> отказываются от, э, возможно, привычек, возможно, каких-то решений, потому что "время- деньги". <laughs> Эм.
Да да, конечно, весь мир бежит куда-то.
Да да. <laughs> Хорошо, а есть ли что-то такое, к чему ты вообще возвращаться не хочешь?
М, ну да, это, наверно, какие-то пагубные привычки, а, мне в определенный период моей жизни я постоянно, м, э, пил вино. Ну, то есть н н не так, что постоянно, а, ну, зачастую мог за ужином бокал выпить, там, на выходных с друзьями.
Мгм. Мгм.
И это как-то стало моей привычкой. Мне казалось, вот выпить бокал вина- это вообще ничего не стоит. А всё равно я заметил то, что, как бы, качество жизни ут ухудшается в плане того, что ты не всегда сфокусирован, и это как-то тебя, м, выводит из тонуса. Может, не на этот день, но на следующий. Вот и когда я полностью, как бы, отказался от этой, м, даже ну не привычки, а вот, э, такого отрицательного момента своей жизни, то, м, увидел положительную тенденцию, наверно.
Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. Ну, наверное, и люди со стороны тоже говорили, что много чё-то, чё-то много. <laughs>
<chuckles> Да, да нет, не так, что я напивался я где-то лежал там, и все мне пальцем показывали. Но да, но, всё равно это хорошо.
<laughs> <laughs> Мгм. Ну, спасибо, что поделился. Было приятно поговорить с тобой.
И тебе спасибо.
Мгм, давай.
Всего хорошего, пока.